Alegre ali. Fica todo mundo em volta do bar, então era muita gente ali perto da Augusta, aí da região da Nove de Julho e tal. Aí, pronto, nós nós fomos ao mercado e, quando saiu, a gente estava saindo do mercado, ele estava entrando, e aí eu falei: "Olá, bonitão". <chuckles>
<laughs> Aham. Aham. Eita. Ah. <laughs>
Eu achei o máximo. Aí, ele: "Olá", e deu risada assim.
Ah, que tudo. Nossa, ele se sentiu um "princeso", naquela hora. <laughs>
O "princeso", "princeso". Eu já já fui logo atacante. E aí, pronto, aí a gente acabou in indo para o mesmo bar, e aí a gente ficou interagindo ali no bar, ele na mesa dele, eu na minha. Aí, daqui a pouco, eu falei para minha amiga: "Ai, esse cara é muito mole viu, porque eu já eu já chamei ele de bonitão, eu já estou aqui na outra mesa rindo para ele, ele até agora não fez nada. Vamos embora".
<laughs> Ai, que legal. Aham. <gasps> <laughs> Nossa, precisa ter atitude, o cara q t que quer ter você tem que ter atitude.
Aí É, ah, pelo amor de Deus. <laughs> Aí, beleza, aí eu levantei já para ir embora. Quando a gente estava indo embora, aí ele veio.
<laughs> Aham.
"Onde é que você está indo?", eu falei: "Ai, eu estou indo para outro bar." Aí ele, tipo assim: "Ah, mas eu achei que a gente", eu falei: "A gente nada.", né,
<gasps> Uh. Tinha dado match. <laughs>
"você está aí do na me na outra mesa, não fala nada", aí eu falei: "Olha, eu estou indo para o outro bar, na rua tal. Se você quiser falar comigo, você vai lá".
Ao. <gasps> "Agora quem tem que correr atrás é você, e eu quero ser chamada de 'linda'."
Aí Agora é você, querido. Eu já te dei, já te dei duas duas oportunidades. Você não fez nada.
Oh, que legal.
Aí, beleza. Aí, fui para o outro bar. Aí, eh, ia dar uma meia-noite aí deu meia-noite, 1h, 1:30,, eu falei: "Ih, esse cara não vai vim. Vamos eu vou ficar com outra pessoa, vou procurar outra pessoa". Aí, pronto, a gente lá rindo, daqui a pouco vem ele subindo a rua, ele e o amigo dele. <chuckles>
Aham. <gasps> Nossa! Meu Deus, ele falou: "Eu vou atrás daquela mulher e vai ser hoje!".

É verdade. Mas aí, me conta, e e o o seu novo amor? E o a o novo ali, como é que foi?
É o meu novo velho amor, né. En então, foi assim, a aí eu comecei a sair de novo, e aí eu estava saindo com uma amiga minha, e eu estava tipo assim
<laughs>
na semana anterior eu tinha saído com ela e tinha saído com um menininho, né, que tipo, ah, ela tinha conhecido um cara e esse cara tinha levado um amigo, então ela ficou com o cara que ela ia sair e eu acabei ficando com o amigo desse cara aí que ela saiu.
Hã. Sim. Ah, entendi. Certo, uhum.
Foi muito legal tudo mais. A gente saiu, né, a gente foi para uma balada e tal.
Aham. Deu uma espairecida.
Foi muito engraçado, tarará. Mas aí no outro dia o cara, eh eh, falou tchau, um abraço, não falou nem o nome, nem nada, nem rede social, nem nada. E eu fiquei tipo assim: "Ah tá bom, estou nem aí".
Eita. <gasps> Ele só estava ali para, passar o tempo mesmo, curtir, todo mundo.
É, era só isso, então tá tudo cer aí eu falei para ela nossa olha os jovens de hoje em dia assim que eles <chuckles> se relacionam.
Aham. Tá muito diferente, né, da da da época ali. <laughs>
Tá muito diferente. Aí eu falei, ok. Aí beleza, aí no outro final de semana a gente foi sair de novo, eu falei: "Ah, ótimo, é isso mesmo, nunca mais eu quero relacionamento sério. Agora eu quero exatamente a mesma coisa que aconteceu semana passada, conhecer conhecer alguém, dar um beijinho, depois cada um para sua casa, não sei nem o nome, não me apaixono, não sofro e tchau."
Aham. Ah! Meu Deus. <laughs> M nossa. Ah, e você é boa em não se apaixonar, assim, de não é emocionada?
E péssima, péssima.
<laughs>
Aí pronto, aí já aí entrei no a gente, né, naquela época bem jovens, a gente ia para um bar que a gente ia sempre lá no centro de São Paulo, mas antes todo mundo fazia um esquenta num supermercado que tinha próximo a esse bar. Então todo mundo já tomava alguma coisa, já ia para o bar meio altinho.
Aham. Sim. Aham. Oh! Já todo mundo alegre demais.

Exatamente, foram 4 anos com uma pessoa que realmente não tinha nada a ver comigo, que era uma pessoa que queria ficar me podando, queria que eu fosse uma pessoa que eu não era, eu sou uma pessoa que sou simpática, desculpa, parece até aquele meme de uma senhora, olha eu sou muito simpática <laughs>
<gasps> Ai meu Deus. Aham. Ai, você tem tá. Aham. Não. Já faça propaganda. <laughs>
parece um meme, né, eu sou muito simpática.
Mas isso é bom, isso é bom, porque a gente co você começa a ver, você começa a saber o seu valor, né, quando você se valoriza, "Eu sou uma pessoa simpática, alegre, não preciso passar por isso".
Uhum. Né, e num e num mas no a questão não era nem essa, tipo assim, "ai sou simpática e não preciso passar por isso", a questão é que eu era simpática, que eu falava com as pessoas e isso pra ele era um problema, porque eu falar com outras pessoas queria dizer que eu tinha alguma coisa com outras pessoas.
Aham. Ah, entendi. Ah, eu sei, aquele aquele aquele ciúme possessivo, né?
Sabe, tipo assim um ciúme maluco pra uma pessoa que escolhe casar com outra pessoa que é extrovertida e ela não entende o jeito da pessoa ser extrovertida, pra ela é muito ruim e também pra pessoa extrovertida casar com uma pessoa que é muito fechada e que quer que você seja como ela, isso causa um conflito bem grande.
Meu Deus. Aham. Verdade. Aham. Aham. É muito difícil, é muito difícil isso, eh, os opostos de os opostos se atraem, né, <chuckles> mas na verdade talvez os opostos se distraem, né.
É muito ela querer mudar a sua essência. É é os opostos se